Ouais, oui, ou ou ou tu tu de tu devais, heu, raccourcir, heu, le
Ah non, j'ai pas connu ça. Ouais, all aller à l'essentiel, quoi.
Voilà, aller à l’essentiel. Et, heu, et voilà, et c'était payant, hein, c'était pas gratuit, les télégrammes. C'était je m'en rappelle. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et le téléphone, on pouvait appeler les gens en co on appelait ça en PCV, je crois.
Waouh! Et je suis sûre que, comparé à maintenant, c'est peut-être pas cher, vu que c'ét c'était en Ah ouais? Ah ouais! Le PCV!
Tu te rappelles?
Je et quand j'étais petite, il y avait enc encore ça, mais, surtout moi surtout dans les films dans les films, j'ai vu ça. Dans les films, heu, quand ils sont en prison, un appel en PCV, tu vois?
Ouais, ouais. Ah ouais? Alors tu l'acceptes ou pas, parce que c'est toi qui payais, hein, évidemment quand quelqu'un t'appelait en PCV. Et c'est
Et comment on faisait p oh, comment ça se passait, ça?
Et beh, tu avais un les abo les opérateurs tu avais un opérateur qui t'appelait puis, heu, qui te disait: «Quelqu'un vous appelle en PCV. Est-ce que vous acceptez l'appel ou pas?» alors vous disiez, heu: «oui» ou «non». Et pour faire, heu, un appel ou alors, heu, pour hem
Mmh mh. Waouh!

Moi, j'avais mis une fois 5 $ ça m'a duré tellement longtemps, mais tellement.
Ah ouais!
Ouais, ouais, je dis, c'est pas c'est pour la France, c'est tellement pas cher. Les pays les plus rares, c'est plus élevé, normal, mais heu, en Europe, heu, c'est tranquille, hein. Mais tu vois, rien heu, ouais, non, ça, franchement, c'est un bon truc.
Ouais, bah c'est Ouais, ouais. Ah bah, c'est bien. Ah bah, je suis contente de savoir que j'ai pas, heu, besoin de prendre un abonnement, parce que j'avais aucune intention de faire ça, hein.
Non, non, non. Pas besoin, justement
Ah ouais. Ah beh, c'est c'est c'est c'est in c'est incroyable, ce qu'ils inventent de nos jours, hein.
Ouais, hein, tu <coughs> et même ç rien que ça, tu vois? Rien que ça, tu vois, tu peux du coup appeler l'étranger sans trop te soucier sans trop de problème et voilà. Ma mère, je lui ai mis ça dans son téléphone pour qu'elle appelle au Congo. Chez est-ce qu'elle d souvent, elle appelle, justement avec son apport son téléphone fixe. Et c toujours c'est ça partait un peu trop cher. Je lui dis: «Là, tu mets 5 $ et tu sais que tu dépenseras pas plus». Et 30 secondes avant que ça finisse ton argent, ils te disent: «Il vous reste tant de temps», tu vois? Du coup tu sais, tu rajoutes tu concluse la discussion et puis c'est bon. Du coup, tu as mis ton budget, tu as pas dé trop au-delà, et voilà. C'est bon.
Ah. Ah ouais. Ouais. Mouais. Ah ouais, c'est. Ah, bah c'est bien. Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, puis c'est pour faire des appels qui sont pas trop longs parce que de toute façon, les appels qui sont longs c'est avec des gens qu'on connaît, et, heu, c'est WhatsApp, qui utilises, heu, WhatsApp, c'est gratuit, ouais. Ma mère a WhatsApp, maintenant.
Mmh mh. Oui, Exactement, exactement. Ta c'est bien, ça. Et même, voilà, même WhatsApp comment ça te change la vie!
On se parle ouais, ouais, c'est bien. Ah bah, tu m'étonnes, ouais. J'arrive à à contact à communiquer avec mes mes proches, heu heu, plus facilement qu'avant.
Mmh mh. Mmh mh.

Franchement, je dirais les alors l'ordinateur, parce que c'est vraiment, je pense, la porte qui a ét qui a ouvert ça ça a ouvert la porte à tout ce qui venu après.
Ouais, exactement, développer la la té la technologie qui nous a permis de fabriquer les ordinateurs qu'on utilise aujour
L'ordi. Mmh mh. Mouais, c'est vrai. Le fait de pouvoir heu, taper, avoir d enfin, même ce que ce que, c c c'est il y a 20 ans ce que c'était et aujourd'hui ça n'a plus rien à voir.
Ah. Ouais. Et heu Ah oui! Mmh.
Ah, ouais la qualité tout ça là, c'est ça ça vraiment c'est le début.
Ouais, j'ai eu mon 1er ordinateur heu, en 2000 au début des années 2000 et heu, à l'époque c'était un gros mastodonte, tu sais les les, tu tu pouvais tu pouvais pas c'était pas plat, hein, les coins étaient pas plats, il y avait heu
Mmh mh. Ah, ouais, ouais. Ah oui, les oui, les les gros é gros écr heu, écrans là tout ça?
Ouais, ouais, ouais, oui, et heu et on pouvait pas le le le déplacer, c'est si le déplacer c'était très lourd quoi.
Waouh!
Ouais, ouais, ouais. Et heu, ouais, alors hem
Incroyable.
Alors c'é c'était avec le le le DSL. C'est le
Mmh mh. L'ADSL? Ah Di ah oui DSL, ah oui oui. Mmh mh.
Et c'est quand tu te connectais c'est: «tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tut» il fallait un certain temps.
Oui, j'ai connu ça. <laughs>
Ouais, ça prenait un certain temps heu, les sites Ouais?
Et et les téléphones aussi étaient coupés, p quand c'était ça.

C'est ça, et du coup du coup, on je me rappelle que ch chaque année on a on le recevait, à l'éc à l'éc heu, devant la maison le le q le q les 2 là.
Ouais, ouais, il, heu. Oui, oui, il y il y a il y a encore, heu, je sais plus quand j'ai reçu le dernier, mais il y a pas longtemps, hein, il y a pas ce il y a moins de 5 ans, je pense, ou oh, je sais
Ah ouais? Et du coup, il y a qui? Vu que tout le monde a un portable, t qui est dedans?
S si, heu, bah, plus personne, maintenant, je le reçois plus, mais che je me rappelle plus quand les enfin le temps passe tellement vite que heu, 2 ans heu, il y a 5 5 ans se sont écoulés, moi je pense que c'est seulement 2 ans, donc, heu, je sais pas mais mais il y a il y a il y a au moins 5 ans, je pense que je les recevais encore, ces ces annuaires.
Mmh mh. Mmh. <laughs>